Mh.
Poi sai che c'è anche secondo me? Eppure sai a volte
Sì.
a volte non si dice per perché mag ma magari per ferire, no, perché non vuoi ferire la persona, no, perché poi sai che ne però, ehm, potresti pure f mhmm, diciamo, ehm, omettere di dire quel di dire la verità che che nemmeno te l'hanno chiesta, no, oppure è una verità che sai tu, no, ehm, che ne so, magari una persona che sta vivendo una situazione in cui c'è dell'inganno, no, p p perpetrata da da da da terze, no, quindi magari dici vabbè, ma, ehm, cioè è una cosa che deve vedere lui, deve aprire gli occhi lui, no, per capirlo eh, però comunque den che c'è anche una parte dentro di te che che vorrebbe metterlo in guardia, no, ehm sì.
Esse esatto. Certo pe Mh. Certo. Certo. Esatto. Certo. Certo, certo i Certo in qualche modo diciamo mhmm sì, vorresti mettere in guardia quella persona, no, ma ci sta diciamo, non n
Certo. E poi dove devi però devi magari, cioè piuttosto che andare così bru bruscamente diretto a bruciapelo, no, devi pure trovare n'attimo il modo e cercare insomma di girargli intorno, no, di di di dirlo con altre parole, in modo tale che comunque non non venga ferito proprio
Mh. Il modo. Esatto. Sì, perché esatto. No, perché sai a volte cioè emb se tu non dici ecco la cosa, ecco, nel modo giusto poi sembra che tu vai a ferire quella persona. Quindi ecco devi esse anche bravo a a a diciamo a a dirla quella cosa, no, a saperle dire le cose, no, ehm
Eh sì eh sì eh sì. A saperle dire le cose, certo, cer anche perché poi potresti cioè magari sono sono delle verità, no, sono delle cose che tu dici ehm, che dette nel ma ne ne n n n nel modo giusto, no, si, mettono la persona in gli fanno aprire gli occhi, no, anche magari una cosa un un una cosa che a te non piace, ehm
Certo. Certo. Mh, certo.

No, no, no, no, no, no, dico, cioè non so se non stai rispondendo, volevo dire, che che sia giusto dire sempre la verità a tutti i costi?
Allora sì, diciamo che io sono una persona che, ehm, dice la verità, ecco, sono diciamo a me piace essere onesto, piace essere a appunto anche, sai quando appunto co conosco una persona, inizio a conoscere magari una persona, voglio sapere, mhmm, tutto, ecco, voglio diciamo sapere appunto i suoi punti di vista, ehm, cioè sono, uhm, appunto curioso di sapere la verità e v voglio sapere la verità, no, perché poi diciamocelo, anche se a v a volte fa male, sì perché diciamocelo vivere una vita in cui si dicono bugie non è diciamo una cosa molto molto bella, no?
Cer Certo, anche se fa male. Ah certo, certo, anda magari certo, certo che poi è vivere insomma, ehm, in una finzione poi, no, perché se non se non sai la verità è una cosa una cosa non vera di di di di certo.
Certo, da dire, certo, certo, certo. Da dire che a volte ecco ci sono forse del dei de delle eccezioni, no, dove appunto dovre devi dire diciamo delle piccole bugie, sai appunto le bugie bianche, no, magari quanto magari tu non puoi, non so per esempio, quando tu sai che metteresti per esempio qua certe persone in pericolo, no, oppure magari non so quando magari i bemb ehm, i bambini più piccoli, no, che sai che
Sì. Certo, cer E anche magari una cosa n una cosa insomma semplice, che ne so magari non ti va, ehm, per qualsiasi motivo di andare da qualche parte ma ti inventi un piccolo m malessere, no, quello lì, eh.
Sì esatto. Un picc una piccola s esatto, una piccola scusa e ci sta a volte eh, perché diciamo, cioè io diciamo per
Cer sì, sì, no, ma chi è che non già adesso adesso adesso cioè uno che dice che non l'ha mai dette è secondo me è disonesto perché eh certo ammettere, no?
Esatto. No, ma questa no, questa è anche onestà, no, appunto, cioè saper dire le bugie, ammettere di <chuckles> saper dire le bugie, no no ma a volte dai, è è è la verità, no, perché cioè n non del tutto bisogna sempre dire la verità, no, perché c'è di base, ecco, siamo persone possiamo essere persone diciamo oneste, vere, sincere, però ci sono a volte delle situazioni in cui, cioè, non <tsk> non ti va di dire tutto, appunto, di raccontare appunto tutta la situazione, ehm, anche diciamo per tagliare corto no?
<chuckles> Certo. Certo, poi sp chiaro è chiaro. Mhmm, an anche se Certo.